Então, eh, ultimamente tenho enfrentado um problema que não estou conseguindo muito resolver. Que é a procrastinação assim, né, de eu eu eu faço mestrado, então eu sinto que quando tenho muita coisa ao mesmo tempo para fazer, né, acabo procrastinando bastante e acabo não começando nenhuma das tarefas importantes que eu tenho que fazer, sabe.
Uhum. Aham. Hum ok. É, é, é uma coisa comum, né, as pessoas às vezes empurram, né, enfim, quando tem muita atividade, né, acaba empurrando, né, alguma tarefa e aí viram, né Vai e aí fica difícil voltar nela, né, e com e começar a fazer, né. Mas me diz, assim, né que tipo de tarefa e e qual o prazo, por exemplo, que você você costuma procrastinar?
Sim, sim. Aham. Olha, é é curioso, porque, assim, a a as tarefas no geral, são os trabalhos, mesmo que eu tenho, ali, né, eh, das matérias. E no geral, até, eh, é dado um um tempo
Sim.
assim, bom, né pra pra fazer, né, as tarefas. E acaba que, por exemplo, ah, eh, o professor pediu um novo trabalho e tudo mais e tem 3 semanas para entregar. Então acaba que, ao invés de começar logo a tarefa, tentar adiantar, né, até de repente, submeter um pouco adiantado ali, não, eu vou deixando para os últimos para as últimas semanas e acaba que acumula com outras tarefas importantes também. Então aí fica um calendário super bagunçado ali.
Aham. Hum, tá. Aham. Ah. Hum. Entendi. Aí depois você fica o quê; se culpando, né, por que que não fez antes, né.
Exato, exatamente.
Entendi. Mas esse negócio, assim, de ficar deixando pra depois é um costume que você sempre teve ou agora é momentâneo? É de agora, assim, co como que é a sua relação com procrastinar as coisas?
Olha, eu eu tenho fases assim. Já tive fases que eu sempre conseguia fazer algo, assim, antecipado, né, tudo mais. Eh, mas eu sinto que quando tem muitas coisas em paralelo, eu acho que são os períodos onde eu mais procrastino, assim, que parece que o cérebro dá uma parada, uma bugada, ali, e não sabe o que fazer primeiro e ele prefere descansar do que tentar fazer alguma coisa, sabe.
Aham. Ah, tá. Aham. Resolver ali, né, aquele monte de pendências, entendi. Mas olha, me diz uma coisa, assim, você quer você quer uma dica? Você quer só ouvir minha opinião ou você, na verdade, só está querendo desabafar?
Exato, exato, exato. Não, eu queria algumas dicas, assim, ouvir a sua opinião, de repente, se tem algo que eu consiga fazer para resolver essa questão, porque realmente, tem me incomodado bastante.
Sim. Olha, eh, eu não sei se você já faz isso ou se alguma vez você fez, assim, mas deixar de uma forma visível todas as tarefas que você tem, assim, pra você saber exatamente o que tem para fazer com os prazos, né, que você precisa de entrega. Você acha que isso podia ajudar, assim, a você conseguir visualizar mesmo, né, tudo de uma forma mais
Aham. Olha, eu eu eu vou ser bem sincero, eu já tentei, né. Eu tenho um um problema grande, assim, com agendas, né, a as do Google e tudo mais, porque assim
Sim.
eu eu até invejo bastante, assim. Eu conheço pessoas que utilizam esse recurso muito, muito bem. Você vê, assim, o dia da pessoa super organizado e tudo mais. Eh, mas eu acho que o meu problema maior é alimentar ali, né, colocar ali, criar os os É, exatamente, né. E aí, eu eu vou tentando confiar na minha memória, mas é algo que eu não deveria confiar tanto assim, porque minha memória nem é tão boa, né. Então, eu acabo esquece
Aham. Ai, você esquece de colocar. <laughs> Entendi. <laughs> É. Não, mas é porque às vezes co eh eh, às vezes colocar só na memória, né Como você falou que quando você procrastina, quanto m mais coisas tem, assim, aí começa a ficar, eu acho que, confuso, né; o que tem para entregar, em qual data. E essa organização, né, eu acho que ni isso podia te ajudar a conseguir saber para não deixar tudo junto <chuckles> e também para você visualizar. Talvez, uma forma visual, você consiga enxergar melhor, né, o que tem e aí não procrastinar. Porque senão você vai enxergar que os prazos vão ficar apertados e que vai ficar tudo junto, né. Eh, mas e essas, assim o que o que que você acha mais difícil: é alimentar algo digital ou se você tivesse alguma coisa, assim, fixa na parede do seu quarto, por exemplo não fica muito bonito, né, mas se fosse funcional, pelo menos ia ia ser bom, né. Alguma coisa, né ou no escritório. Hã.
É. Aham. É verda Aham, aham. Não, ma mas sabia que É, sabia que, eh, eu eu já utilizei uma época, assim. Eu tinha uma mini lousa, né, que eu colocava Ela era tipo um um ímã, né, eu colocava na geladeira, e aí eu utilizava bastante ela, assim, né. Era uma época que eu estava organizando, por exemplo, a minha alimentação, então eu utilizava muito ela pra escrever o que que eu estava precisando de comprar e tudo mais. E, aí eu lembro que eu comprei uma outra losinha maior para as tarefas de casa. Então, assim
Aham. Hum. Uhum. Aham. Hum, sim. Aham.
Essas coisas, que são um pouco mais rápidas de fazer, né, ah, é só pegar o pincelzinho e escrever lá, eu acho que eu consigo manter a consistência, sabe?
Aham. É, então é, não é muito bonito ali pra só que tem umas luzinhas bonitinhas ou pra você deixar talvez no escritório, não sei se você tem um escritório, uma área assim de estudos em casa, eh, uma coisa mais visual ali, né, que não dê muito trabalho. Porque realmente, né, entrar mesmo que você o aplicativo, por exemplo, é muito prático para algumas pessoas. Mas aí você tem que lembrar, de entrar e alimentar, né, da fo forma digital e escrever ali, né, na sua área de estudos, mesmo numa lousinha, algo assim que sim enquanto mesmo você tá estudando, enquanto tá fazendo alguma coisa ali, você já deixa anotado. Pelo menos visualmente, você consegue ver que prazos você tem pra assim, né, todos todas as tarefas e aí consegue. E aí pode colocar até data, né, se você quiser <chuckles> data para começar, é uma data para terminar, né, esse seria o ideal, né, <laughs> para evitar procrastinar, seria isso. Mas se isso aí não for possível, pelo menos deixar visualmente tudo o que você tem, porque senão você vai ver, que tem muita coisa e depois vai realmente se complicar quando tiver muita coisa acumulada, né.
É. Aham. É verdade. Tem isso. Aham. É verdade, é verdade. Sim. É u uma coisa que eu tenho tentado fazer, também é assim, eh, tentar organizar a semana, para eu não ter que fazer, eh, 2 coisas que são grandes, por exemplo, no mesmo dia. Então, por exemplo
Uhum. Mesmo. Ah, entendi.
eu, eu tento organizar na minha cabeça, quais são as prioridades do dia tal, do dia seguinte, durante a semana, sabe?
Uhum, tá. Entendi. Eu eu, na verdade, acabei nem te perguntando, mas isso seria bem importante para para saber, para entender essa organização, o melhor jeito, eh, que com que frequência que você tem? Né, são atividades toda semana? Uma vez por mês? Tem coisa grande para entregar que é uma vez por mês? Como é que é isso?
Então, varia um pouco assim, eh, como eu tô próximo do fim do semestre, então, realmente, eh, acumula um pouco mais, porque, eh, as matérias; elas são baseadas praticamente nesses trabalhos, né. Então
Aham.
todo o conteúdo que foi dado ali num 1º, no no início do semestre, né, eles estão sendo avaliados agora, então, realmente, eh, é meio que ac é acumulativo mesmo. Os professores acabam deixando pra esse final de semestre. Então
Sim. Ah, entendi. Hã.
Mas, assim. E e eu diria que são os 2 últimos meses que têm esse acúmulo, porém, n não é com tanta frequência que acontece de, ah, ter um um um prazo de entrega no mesmo dia de 2 trabalhos, por exemplo. Eh, acaba que é bem espaçado, assim, entre eles.
Uhum. Ah, tá. É. É, eu acho que com uma antecipação, assim, de 15 dias, você dá uma avaliada o que que tem nos próximos 15 dias, assim, pra você não ficar mesmo com muita coisa. E aí aí isso o que você falou, né. De de checar só se não tem 2 entregas grandes, né, na mesma semana. Pra pra você não ficar acumulado mesmo, né. E aí, realmente, ter problema de ter 2 tarefas grandes ali n na mesma semana. <chuckles> É bem complicado, né. E eu acho que deixa até, né né, um estresse ali, né, acab
É. É. Não, não. Dá dá um estresse porque já aconteceu comigo, assim, de, infelizmente, eu deixar algo pra pra em cima da hora e eu ter que escolher: "Nossa, agora tenho que focar muito nesse aqui e fazer e a a o o outro trabalho eu tenho que entregar no dia seguinte, mas eu vou ter que fazer tudo no dia seguinte." Então realmente é uma pressão; é um estresse até desnecessário, eu diria, né. Porque não tinha necessidade de deixar isso acontecer, sabe, de deixar até os últimos dias pra poder fazer e começar.
Sim. Aham. Aham. Hum, sim. Exato. Né. É, eu acho que organizar é uma coisa que vai te ajudar muito. E aí, se for muito, muito difícil de você cumprir, né, as tarefas; as metas que estão ali visíveis, aí você pode até criar um incentivo, assim. Sei lá, né. Não deixar, por exemplo, coisas: "Ah, se eu conseguir cumprir durante a semana," aí no final de semana, você faz alguma coisa especial que você goste muito e tal. Te dá esse presente. <laughs> Talvez isso seja um motivador, assim. <chuckles>
Uhum. Ah, é bom, né. Dá uma recompensada, né. Pela pela semana difícil, né.
É, dá uma recompensa assim. "Olha, essa semana eu não não procrastinei. Eu resolvi as coisas que estavam planejadas" e aí te dá um descanso no final de semana, né. Ou fazer alguma coisa realmente que você gosta, eh, pode ser motivador, assim, pra que você não empurre pra mais 1 semana, né. <laughs>
É, verdade. É verdade. Não, é uma boa dica mesmo, porque é é é é é incrível, assim. Porque quando você tem uma semana que é muito cheia, com muitos prazos, né, parece que, eh, nada vai dar certo. Mas quando você consegue vencer, ali, a a semana, faz tudo direitinho é importante, né, dar esse reconhecimento pra você mesmo pelo esforço que foi feito ali.
Aham. Ah, claro! É é é porque aí evita que você empurre para a próxima, né. Porque você fala: "Não, não, mas eu tenho que terminar até o final de semana, porque eu tenho uma recompensa, né." Aí colocar isso na cabeça talvez ajude, né. Não ficar empurrando e passar o final de semana e depois pra outra. <laughs> Tem que ter algum incentivo assim, né. É.
E. Sim, sim, sim, sim. É verdade. É verdade. É verdade. Olha, nossa gostei bastante da nossa conversa, né. Deu pra dar uma desabafada, até, um pouco, né. Mas as disca as dicas que você deu foi realmente interessante. Acho que dá pra aplicar, sim. Vou tentar dar uma mudada, né, na na forma que eu tô levando, ali, o a o gerenciamento das minhas tarefas. Muito obrigado, hein.
Aham. Ah, imagina. Eu espero que realmente dê certo. Você consiga a se organizar; não procrastinar mais, né, que é algo bem importante aí pra você. Eu acho que vai ficar mais em ordem. Vai vai ser bom e se recompensar também é bom. <laughs> Obrigada por por abrir pra me contar, né. Eh, fiquei feliz de poder ajudar. <chuckles>
É verdade, é verdade. Muito obrigado. Nada. Até a próxima.
A até a próxima. Tchau, tchau.